Para mı yoksa anlam mı senin için öncelikli?
Yani, bence o maneviyat duygusunu besleyen bir şey olmalı ama tabii ki para da hayatın gerçekleriyle bizi yüzleştiriyor. O yüzden bir dengede olsa süper olur.
Değil mi? Peki şeyi sorayım öncelikle. Senin için anlam derken tam olarak neyi kas eee, a anlıyorsun? Eee, ne zaman bir işe ya da ilişkiye anlamlı diyorsun?
Hı hı. Hımm. Eee, ya, aslında anlam dediğim zaman yaptığım şeyde kendimi bulabilmek gibi geliyor biraz bana. Sanki, böyle, eee, mutlu olabilmek ya da birinin bir hayatına dokunma ihtimali varsa, bu da beni acayip etkiliyor. Ya da insanların, eee, benim üzerimden, eee, fikirlerini paylaşarak, konuşarak iyi hissetmesini sağladığım bir iş yapıyor olsam, bu da bana çok anlamlı gelirdi ama iş gibi düşünüyorum daha çok.
Hı. Anlıyorum. Hı, daha çok iş gibi ama birisinin hayatına dokunmayı burada öncelikli kılıyorsun. Eee, yo bu pozitif anlamda de dokunabiliyorsan diyorsun, doğru mu o an
Evet. <chuckles> Evet, kesinlikle, yani, tabii negatif anlamda dokunuyorsam biraz üzücü olabilir ama, yani, pozitif bir şeyler yapabiliyorsam, işte, işimden ötürü insanlar, “Ya, evet, şu kızla da şunları konuştuk, bak, eee, aslında bana şöyle bir fikir, eee, önerisinde bulundu, hiç düşünmemiştim.” diyebiliyorsa, mesela. Eee, benim ismimi hatırladığında farklı bir şey hissedebiliyorsa, bu beni çok mutlu eder ya da beni hiç hatırlamayıp sadece, eee, paylaştığım bir şey üzerinden, ımm, hayatında yeni bir pencere açmışsa, bu da muhteşem olur.
<chuckles> Bu bunu yaşıyor musun, eee, son dediğini? Emm, eee, sen bi birisinin hayatına dokunmuşsun ama, eee, n fark etmemişsin, aaa, senin söylediğin bir şey, eee, etkilemiş o insanı. Eee, sonradan bunu öğrendiğinde neler hissediyorsun? Nasıl bir, eee, etki yaratıyor?
Hı hı. Hı hı. <chuckles> Ya, çok, eee, bu konuyla duygusal bir bağım var benim neden olduğunu bilmediğim bir şekilde. Yani şöyle demiyorum, işte, eee, "ne kadar da gurur verici" falan gibi de hissetmiyorum da, iii, karşımdaki insan benim ona verdiğim değeri, eee, ortaya koyduğum empatiyi, onun aslında bir şeyler ifade ettiğinde kalbini görebilmek için harcadığım, eee, çabayı görüp, benden bir şey alıp gerçekten hayatıma dokundu diyorsa, diyorum ki, inanılmaz bir geri dönüş. Yani, istediğim, başarmak istediğimi, eee, söylediğim şeyi yapmışım diye düşünüyorum.
Hı hı. Değil mi? Evet, ya, aslında orada, emm, emm, övünmek için değil, a aslında onun kalbine dokunmuş olman, eee, eee, seni etkiliyor, doğru mu?
Hı hı. Evet. Ay, evet, kesinlikle. Yani, o hissiyatı, eee, karşılayabilecek cümleler duyduğumda çok mutlu oluyorum.
Böyle örnekler yaşadın mı? Var mı? Aaa
Eee, aslında var, şu anki yaptığım işte var, eee, daha çok ikili ilişkilerimde de oldu. Bu, hani, iş üzerinden daha, eee, anlam ve para birlikteliğini kafamda kurduğum için iş üzerinden örnek verebilirim. Eee Tamam süper, eee, şöyle bir şey olmuştu, yani, ımm, şu an ben biraz daha, eee, genç insanlarla çalışıyorum ve, eee, bir iş yerinde onlara işi anlatıyorum, yani eğitmenim ama, eee, ı beni ilk tanıdıkları insan ben olduğum için şirkette ilk ilk günlerinde şey oluyor, eee, aramızda farklı bir bağ oluyor. Tabii, ben bu konuda da çok yardımcı oluyorum vs. derken, eee, farklı bir sebepten, işte, işten çıkarılması gereken bir, eee, grup olmuştu ve insanların her birini de tanıyordum. Sonra, eee, onlarla konuştuğum zaman şunu fark ettim aslında, LinkedIn gibi bir s sosyal, eee, iş platformundan bile haberleri yok. Yani, çok gençler, çok, eee, yani, beyaz yaka kurumsal hayat
Hı hı. Tabii, tabii. Hı hı. Evet. He he. O! Evet. İş hayatına ağırlıklı yeni başlamış insanlar mıydı bunlar?
Ay, evet, evet, yani ilk iş deneyimleri 18, 19, bazısı 20 yaşında, bazısı evet, çok gençler. Eee, onlara böyle bir şey yapmıştım, yardımcı olmuştum. Sonra bir WhatsApp grubu kurduk mesela, orada, eee, nasıl ilerlemeleri gerektiğini, işte, neyi nereye yazmaları gerektiğini anlattım, farklı videolar gönderdim. Eee, aylar sonra bir kızla karşılaşmıştık, tramvayda bir de garip bir şekilde. <chuckles> Neyse. O da şey dedi, eee, "teşekkür ederim" dedi. "Sen, eee, eğer bu tarz bir yönlendirme yapmasaydın ben bunu kendi kendime belki yıllar sonra bulacaktım. Çünkü hep kendi yaş grubumla, eee, geziyorum, takılıyorum ve belki çok geç başlayacaktı hayat benim için falan" demişti. Orada biraz duygulanmıştım gerçekten.
O! Oldukça gençler. Hı hı. <chuckles> Vay, çok güzel bir anı. Peki, bo bo o zaman anlamın, eee, yani, bu kalbe dokunmak çok daha anlam kazandı paranın yanında, doğru mu? <chuckles> Peki
Hı hı. <chuckles> Ay evet ama yani para da verseler fena olmaz diyormuşum.
Evet, eee, bu, a para bu anlamda, n senin için ne zaman öncelik, o oluşturuyor? Emm, yani, ııı, ımm, paranın etkisi sence, ne nedir hayatında?
Hı hı. Hıı. Eee, yani, ben burada biraz daha, eee, iş tanımımın dışındaki şeyleri yapıyorum, yapabiliyorum. Çünkü kişiliğimden ötürü insanlara yardım edebileceğim bir nokta söz konusuysa bunu göz ardı etmeyi tercih etmem. Yani, elimden geleni yapıyorum ama, tabii ki, eee, bu noktada da bunun için ekstra bir para beklemiyorum, fazladan bir para gelmesini beklemiyorum, evet, ama yine de yaptığım işi de tam anlamıyla karşılamalı bence. Yani, eee, eğer hayatta zorlanıyorsam, başka dertlerim varsa, tabii ki insanlara yardım etmekten ziyade kendime yardım etmek olur önceliğim ve o zaman da kendi kişiliğimi ortaya koyamam. Yani, paranın beni de beslemesi lazım manevi anlamda.
Hı hı. Evet. Evet. Değil mi? Tabii ki. Eee, ımm, yani, paranın öncelikle, eee, hayatı idame ettirmemde ve benim hayatı, eee, kendimce yaşayabilmem için, eee, önce bunun belirli bir noktada olması lazım ki, eee, ben de, eee, başkalarına yardım, eee, e etme imkânına sahip olabileyim, diyorsun. Doğru mu anladım?
Hı hı. Evet. Eee, kesinlikle, yani, eee, tamamen bu şekilde. Zaten, hani, eee, benim o noktaya varabilmem için önce kendi sıkıntılarımın olmaması gerekiyor ki, hani, gerçek, eee, bir şekilde düşünebileyim, karşımdakine yardım edebilecek bir fikrim olsun. Kendi dertlerimle boğuşuyorsam zaten geçip gider bu tarz olaylar, yani, üzerine bir efor koyamam. Çünkü yaşam mücadelesi içerisinde dertlerim vardır. O yüzden, eee, ikisinin dengelenmesi gerekiyor gibi.
Doğru. Peki. Hı hı. Peki, hiç, böyle, arada kaldığın oldu mu? Zo eee, bir seçim yapmak zorunda kaldığın oldu mu? Yani, anlam için paradan vazgeçtiğin veya para için anlamdan vazgeçtiğin bir durum söz konusu oldu mu?
Hımm. Ya, anlamı belki hı hı. <chuckles>
O an nasıldı? Pişmanlık mı oldu? <chuckles>
<chuckles> Ya, aslında anlamı belki şeyle değiştirebilirim burada, eee, iş örneği yine veriyorum, şöyle bir şey vardı, eee, bir işim vardı, çok rahat bir işti gerçekten. Eee, o sırada pandemi de başladığı için tamamen evden de çalışmaya başlayınca artık, eee, bir de bireysel yapıyordun, kimseye karşı bir hesap verme zorunluluğun yok, işte hedeflerin var ve, eee, normal, aklı başında bir insansan çok kolay bir şekilde halledebiliyorsun, eee, yani, sorumluluk duygun varsa. Eee, hedeflerimi hallettikten sonra kimsenin bana karışmaması, kendi izin günlerimi istediğim gibi belirleyebilmek, herhangi bir insanla iletişimde olmamak, falan gibi olaylar bana çok iyi geldi ve ben, eee, çok uzun bir süre bu işi yaptım. Eee, ama sonra artık her gün aynı şeyleri yapıyor olmanın getirdiği bir rahatsızlık oluştu ve insan işte, orada bir kaşınıyor herhâlde. Dedim ki, bu bana anlamlı gelmiyor, yani, böyle, sonsuza dek gider ama, eee, nereye gidiyor göremiyorum. Gittiği bir yer yok çünkü, yani. Hiçbir dalgalanma yok, hiç bana farklı katabildiği bir şey yok. Çünkü zaten uzun yıllar yaptığım için çok iyi olmuşum.
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Bir tekdüzelik yarattı, doğru mu?
Evet, kesinlikle, kesinlikle. Bu da tabii insanı biraz şey yapıyor, farklı bir, eee, şey aramaya itiyor. O sırada ben daha anlamlı, daha bana, eee, hitap edebilecek bir iş aradım, mesela. Tabii ki çok zor oldu, çok, eee, düştüm ama çok da kalkmak zorunda kaldım. Eee, öğrendikten sonra çok sancılı bir 1 senenin sonunda toparladım.
Hı hı. Evet. Hıh. Evet. <sniffs> Bazen anlam için, ııı, paradan fedakârlık etmek, aaa, ya ya gerekebiliyor, ııı, değil mi? Ya, bab bu bunun, bunun getirdiği zorluklar aslında, aaa, n n n nasıl, bunun ya yaşadığı zorluk çünkü para sonuçta bir, ııı, özgürlük, bir güvenlik, iii, hissi veriyor insana. Bu olmadığı zaman, ııı, ne neler hissediyorsun?
Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Eee, evet, o güvenlik hissi de bence anlamlı, yani, anlam olması gereken bir şey, anlam içeren bir şey olmalı. Çünkü, yani, daha önemli ne var insanın geleceğine dair kendini iyi hissetmesini sağlayan şey? Para olabiliyor çoğu zaman ama acaba o gelecek kaygısını sürekli düşünmeye gerek var mı? Orada da bir soru var.
Ama öbür yandan da yaptığın işte ve aldığın bir haz ve mutluluk var. Yani, amm, bunun dengeli o olamadığı bir durumda, eee, sence nasıl olmalı?
Hı hı. Hımm. Yani, eğer burada bir dengesizlik varsa, işte, para konusu, eee, çok iyiyse ama aşırı bir mutsuzluk ve "ben ne yapıyorum" hissi varsa, eee, o zaman bir çıkış planı yapılması gerekiyor gibi düşünüyorum. Ben öyle yapardım en azından.
Hı hı. Peki orada, ııı, neyi, eee, göz önünde bulundururdun?
Orada, ilk başta senin de dediğin gibi, o güvenlik ihtiyacını tamamlayabilmek için, eee, tamam, ben, eee, demek ki bu işte manevi hiçbir şey bulamıyorum, bir anlam bulamıyorum derdim. Sonra, eee, belirli bir, eee, son kullanma tarihi koyardım kendime. Ve derdim ki, şu tarihe kadar bu işi yapıp ciddi anlamda o parayı belki bir yatırıma çevireceksin ki, eee, anlamlı bir iş arayışındayken, eee, maddi güvenlik ihtiyacını da tamamlamış ol, gibi bir şeyle içinden çıkmaya çalışırdım herhâlde.
Hı hı. Yani, sürecin, eee, ve, ııı, yaşam, ııı, sürecinin, ııı, önceliklerine ve zaman akışına göre orada bazısı öne geçiyor diyorsun. Ya, o ben de tam o aslında bunu soracaktım. Bu farklı yaşam evrelerinde, işte, mezuniyette, aile kurmada, emeklilikte, bu öncelik değişir mi? Eee, ne dersin? Emm, gençlere ve orta yaşa gelenlere bu noktada neler tavsiye edersin?
Hı hı. Evet. Hıı. Eee, bize ne tavsiye edildiyse onu tavsiye etmem. <chuckles> Çünkü bence bizim, yani, nesil olarak en azından benim yaş grubumda şunu gözlemliyorum. Eee, çok fazla korktuk. Eee, insanlar TikTok'ta dans edecek kadar cesur değildi ama beyaz yaka da, eee, hiç istemedikleri işlere yapışıp kalacak kadar da yeteneksiz değillerdi. Eee, o yüzden bu arada kalmışlık hissi hiç kimseyi, yani, büyük bir yaş grubunu, bence, istediği şey olamamaktan alıkoydu çünkü herkes bize şey dedi, “Okulunu oku,” işte, eee, “Altın bileziğin olsun mutlaka.” Eee, işte, eee, üzerine “Sonra ne yapacağına bakarsın, eee, sen tiyatrocu mu olmak istiyorsun? E, ama tiyatroda para yok, onu hobi olarak yaparsın.” İşte, “Şunu oku, bu daha iyi olur.” gibi gibi bir sürü üniversite mezunu şu an, eee, tam olarak neden yaptığını bilmediği işleri yapıyor gibi geliyor bana. En azından kendi çevremden, yani.
Hı hı. Evet. Evet. Evet. Bu şu anki jenerasyon, ııı, yani zaman içerisinde bir, iii, jenerasyon, iii, eski, eee, tarzda eğitimle, hani, annelerimizin, babalarımızın yokluk dönemlerinde veya yokluk demeye o yokluk derken şeyi kastediyorum, eee, imkânların kısıtlı olmasından bahsediyorum. Eee, işte, 1 kalem vardı, tek çeşit kalem vardı. Eee, bir de kırmızı kalem, mavi kalem vardı. O, eee, markası belliydi. Bir 2. 3. hadi markası olsa da 5. marka yoktu. Eee, hayat öyle bir, eee, dönem vardı. Eee, o o dönemi tam ortada i yaşayanlar, ııı, aaa var. Eee, bir de yeni teknolojiyle artık her şeyi, eee, çeşit çeşit, eee, ve, emm, iii, teknoloji, en üst safhada hâlâ da gelişiyor, eee, ve arada ciddi bir jenerasyon farkı var galiba, değil mi? Bu, ta tavsiye ederken, eee, be geçişler zor oluyor galiba. Doğru mu? Ne diyorsun bu konuda?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. <chuckles> Evet. <chuckles> Hı hı. Evet. <chuckles> Evet aslında verdiğin örnek tamamen bununla paralel. Yani, eee, o zamanlar çok fazla bir seçenek, bir ihtimal olmadığı için de insanlar evet, eee, bu kalemin 2 rengi vardır ve sen de bu kalemin, eee, 3. rengini çıkarmaya çalışmayacaksın çünkü okulunu okuyup bir şey olacaksın gibi yaklaşıyorlardı. Çünkü onların bildiği yol da buydu, eee, onlar da hayata ilk kez gelmişti yani. Bu yüzden aslında, eee, suçlamak ya da, işte, neden böyle yapmadılar diye demek yerine, tabii, belli bir yaşa ve olgunluğa ulaşınca insan şey diyor, eee, "Belki de daha cesur olmalıydım." ya da "Belki de şimdi, eee, o dümeni bambaşka bir yere kırmayı denemeliyim." diyor mesela. Yani, eee, tabii, bu da yine cesaret gerektiriyor, eee, bunun altında da çok uzun süre neyi yapamayacağını ve yapmaman gerektiğini duyduktan sonra öyle kolay bir adım değil ama herkesin kendi yolculuğu bambaşka. Yani ben biraz daha böyle yaklaşmayı tercih ediyorum.
Doğru. Tabii. Hı. Tabii, emm, o zaman para mı yoksa anlam mı öncelikli derken aslında, eee, ne eksikse o öne çıkıyor gibi, doğru mu?
Hı hı. <chuckles> Evet bir denge olmalı.
Bir denge olmalı, eee, ikisinin arasında. Aaa, yeri geldiğinde para, yeri geldiğinde anlam diyorsun. Iıı
Hı hı. <chuckles> Kesinlikle.
Evet, bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum sana. Iıı.
Süper. Asıl, ben teşekkür ediyorum gerçekten. Eee, umarım tekrar görüşürüz. Şimdilik, kendine iyi bak. <chuckles>
Görüşmek üzere.